तो मैं बात करना चाहूँगा अपनी सबसे गंदी, बुरी आदतों कि तो उसमें एक कहीं न कहीं ये मेरी अ, गंदी आदत है कि अनावश्यक पैसों का खर्च करना, तो मैं देखता हूँ कि मैं मैंने एक अपना पूरा एक बजट प्लान करता हूँ महीने का कि हाँ मेरे को इन-इन चीज़ों में खर्च करना है। तो कहीं न कहीं मैं देखता हूँ कि मैं अनावश्यक चीज़ों में बहुत ज़्यादा खर्च करने लग जाता हूँ, मुझे जो चीज़ों की नीड ज़रूरत होती है, मैं उन चीज़ों को लेता हूँ लेकिन मैं कहीं न कहीं अनावश्यक चीज़ों को भी उतना ही खर्च करने लग जाता हूँ, जिस कारण मेरा एक पूरा महीने का एक अ, जो भी मेरा बजट कहेंगे, वो बिल्कुल गड़बड़ा जाता है। तो कहीं न कहीं फिर मुझे कुछ न कुछ दिक्कतों का सामना ज़रूर करना पड़ता है। मैं मुझे कहीं न कहीं अपने दोस्तों से कुछ पैसे लेने पड़ते हैं, अपने घरवालों से कुछ पैसे लेने पड़ते हैं, तो ये एक मेरी बुरी आदत है कि मैं जो भी चीज़ें मुझे नहीं भी चाहिए होती है, नीड होती है मैं उनको भी कहीं न कहीं, उनमें अपना पैसा खर्च करने लग जाता हूँ। जिस कारण बहुत बार मेरे साथ ये होता है कि
जी। अच्छा। जी। हुँ। जी। जी। जी।
मेरे जो भी प्लान है, मेरा महीने का जो भी मैं बजट खर्च का बनाए रहता हूँ, वो बिल्कुल समय तय सीमा से भी बिल्कुल बाहर जाने लग जाता है। तो मैं ये एक तो मेरी सबसे बुरी आदत ये है। दूसरा
जी। हुँ।
उन चीज़ों पे खर्च करना जिनकी नीड है तो वो काफ़ी बेहतर रहता है, अपने लिए कि हाँ, उनसे हमें कुछ ना कुछ चीज़ें मिलेंगी, लेकिन जिन चीज़ों का हमारे लिए थोड़ा मूल्य कम है, उन चीज़ों पे खर्च हो जाना, एक बुरी आदत में बिल्कुल मेरे को लगता है कि मेरी सबसे बुरी आदत है। आम तौर पर मैं देखता हूँ कि जब भी मैं बाज़ार में निकलता हूँ, तो कुछ न कुछ चीज़ें जो अनावश्यक चीज़ें हैं, उनको बिल्कुल ले लेना, जिससे पूरा 1 माह माह, का पूरा बजट बिल्कुल खराब होना जाना। तो मैं आपसे थोड़ा राय लेना चाहूँगा कि मैं अपने खर्च जो भी है मेरी बुरी आदत है, अनावश्यक पैसों को खर्च करने की, उसमें कैसे रोक लगाऊँ? उसको कैसे बदलूँ? तो थोड़ा आप मुझे इसमें कुछ एडवाइस दीजिए?
जी। जी। हुँ। जी, जी। बिल्कुल मैं आपको सलाह दूँगी। तो ये सबसे पहले तो आप इतना घबराएँ नहीं देखिए बहुत कॉमन सी समस्याएँ आजकल सभी के साथ हो रही है, तो मैं आपको कोई भी सलाह देने से पहले ना आपसे और कुछ थोड़ा प्रश्न जानना चाहूँगी ताकि आपकी समस्या ना और अच्छे से मैं समझ सकूँ। तो आप महीने में कितनी बार आवश्यक खर्चे करते हैं? मतलब आपको कैसा लगता है मतलब क्या-क्या चीज़ें आप आवश्यक से ज़्यादा मतलब ले लेते हैं और आपको लगता है कि हाँ, मैं क्यों ले लिया?
जी। बिल्कुल। जी, तो ये मेरी बात अधिकांश महीने में मेरे साथ ये हर बार हो जाता है कि जब भी मैं अ, ग बाज़ार के लिए निकलता हूँ कुछ सामान खरीदने घर का तो मैं देखता हूँ कि मैं अनावश्यक चीज़ों में बहुत खर्च करने लग जाता हूँ, जिन चीज़ों की मुझे ज़रूरत भी नहीं होती है। सबसे ज़्यादा मैं बताऊँगा कि मैं बाज़ार निकलता हूँ ना, कहीं न कहीं मैं एक खाने-पीने की चीज़ों में अनावश्यक बिल्कुल खर्च करना तले-भुने खाने में बिल्कुल अनावश्यक खर्च करना कहीं न कहीं एक तो स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है दूसरा मैं इन चीज़ों में बहुत खर्चे करता हूँ। दूसरा मैं देखता हूँ कि, मैं कपड़ों पे ज़्यादा पैसे खर्च करना कहीं न कहीं मुझे शौक भी है इन चीज़ों का लेकिन मैं देखता हूँ कि मेरे पास अच्छे कपड़े होने के बावजूद या उन उस तरह के कपड़े होने के बावजूद भी मैं उनमें खर्चे करता हूँ। जिससे कहीं न कहीं मेरे माह का पूरा बजट बिल्कुल गड़बड़ा जाता है क्योंकि मैं एक मिडिल क्लास फ़ैमिली से हूँ। और कहीं न कहीं मैं अ, नौकरी भी करता हूँ लेकिन मैं देखता हूँ फिर भी मैं ज रोक तो अपने आप पे बहुत-सी करता हूँ कि हाँ मेरे इस महीने में इतना खर्च करना है, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं मैं देखता हूँ कि अनावश्यक चीजें जो मुझे कुछ पल की खुशियाँ देती हैं उन चीज़ों को मैं ले लेता हूँ। जैसे मुझे कुछ शो पीस की चीजें पसंद आ जाती हैं, कहीं न कहीं कुछ टाइम बाद उनकी वो वैल्यू बिल्कुल ख़त्म हो जाती है मैं उनकी केयर नहीं करता तो फिर मुझे लगता है कि मैंने इन चीज़ों पे अनावश्यक बिल्कुल खर्च कर दिया। तो मैं माह में मेरे साथ ये होता है कि मैं अधिकांश बार जब भी बाज़ार निकलता हूँ मैं कुछ न कुछ अनावश्यक चीज़ों में बिल्कुल कहीं न कहीं खर्च करता हूँ, जिससे मेरा पूरा बजट गड़बड़ा जाता है।
हुँ। जी। हुँ। हुँ। जी। हुँ। जी। हुँ। जी। हुँ। जी। अच्छा। तो जैसा कि आपने मुझे बताया कि "मैं खाने जाता हूँ ना तो बहुत मतलब चीज़ें खा लेता हूँ। मतलब बाहर जाता हूँ तो फास्ट फूड देखता हूँ तो खा लेता हूँ।" तो क्या आप मतलब द कभी सोचे कि हाँ, इससे मेरा नुकसान भी हो रहा है? और मैं एक मेरा नुकसान हो रहा है, दूसरा मेरा क्या कहते है पैसे भी बर्बाद जा रहे हैं? तो मैं ये सब ना खाऊँ या फिर जो कपड़े मैं ज़्यादा खरीद रहा हूँ जो मतलब अ, एक्स्ट्रा खरीद रहा हूँ मैं ना खरीदूँ। इस तरह कभी आप सोचे या फिर किए हो?
जी, बिल्कुल। जी। जी। तो मैं पहले स सोचता हूँ कि मेरा पूरा वो रहता है कि घर से कि हाँ, आज मुझे इन चीज़ों पे बिल्कुल खर्चे नहीं करना। कहीं न कहीं थोड़ा मन की लालसा उन चीज़ों की ओर बिल्कुल आकर्षित करती चली जाती कि हाँ, क्योंकि वो होता है कि हमाए हमें जो चीज़ पसंद होती है मन में एक बिल्कुल लालसा हो जाती है। क्योंकि जब भी हम बाज़ार में निकलते हैं तरह-तरह की चीज़ें दिखती हैं कहीं न कहीं हमारा मन उनकी ओर उत्तेजित हो जाता है कि हाँ, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये चीज़ अच्छी दिख रही है। तो कहीं न कहीं मन में एक उत्तेजना आ जाती है कि हाँ, इस चीज़ को लेना है इस ये चीज़ हमें बिल्कुल चाहिए। तो मैं हाँ, करता हूँ, कोशिश मेरी पूरी रहती है कि मैं इन चीज़ों को रोक लगाऊँ। लेकिन कहीं न कहीं मैं जब भी देखता हूँ मैं बाज़ार में जाता हूँ या तरह-तरह की चीज़ें देखता हूँ कहीं न कहीं मेरा मन उनकी ओर खींचा हुआ चला जाता है। जिस कारण मेरा पूरा जो भी बजट है वो खाने पीने और इन चीज़ों में थोड़ा डगमगा जाता है।
हुँ। जी। जी। जी। हुँ। हुँ। अच्छा, तो क्या आप जब आप मार्केट जाते हैं, तो आप सबसे ज़्यादा किन चीज़ों पे, अप मतलब अपना पैसा म बर्बाद करते हैं? या फिर किस चीज़ों पे आपका ज़्यादा ध्यान जाता है? क्या नहीं ये, मैं नहीं भी चाह रहा हूँ फिर भी नहीं ये मुझे लेनी है?
जी, तो मैं बताऊँगा सबसे ज़्यादा मेरे साथ, ये कपड़ों के साथ होता है क्योंकि कहीं न कहीं मुझे अ, थोड़ा कपड़ा इन चीज़ों का बहुत अच्छा शौक़ है। मैं देखता हूँ कि जब भी मैं बाज़ार निकलता हूँ। हर हफ्ते में वैसे मैं जाता हूँ बाज़ार, तो कहीं न कहीं मैं कुछ ना कुछ चीज़ें ज़रूर अपने लिए लेके आता हूँ, ये मैंने देखा है। तो मुझे इन इस चीज़ की बहुत गंदी आदत है कि, हाँ, जो कपड़े मेरे पास पहले से होने के बावजूद, मुझे कुछ चीज़ें क्योंकि बाज़ार में तरह-तरह की चीज़ें हर बार कुछ आप जाओगे, तो नई-नई चीज़ें दिखती हैं, कहीं न कहीं, वो एक आकर्षण का केंद्र होती है, मैं मानता हूँ। तो मैं देखता हूँ कि जब भी मैं निकलता हूँ, मुझे कुछ नई चीज़ें दिखती हैं, नए कपड़े दिखते हैं, तो मैं उनमें बहुत अनावश्यक खर्चे ज़रूर करता हूँ क्योंकि मुझे मन करता है कि हाँ ये चीज़ अच्छी दिख रही है, तो मुझे ये लेनी चाहिए कहीं न कहीं कपड़े और जूतों में मेरा बहुत अनावश्यक खर्च रहता है जिस कारण अ, ये पू मेरा पूरा बजट, इन चीज़ों को बिल्कुल ग ये डगमगा जाते हैं, तो मैं बोलना चाहूँगा कि मैं सबसे ज़्यादा कपड़े और जूतों पे ही अपना अ, अपना खर्च बिल्कुल करता हूँ।
हुँ। जी। हुँ। जी। जी। हुँ। हुँ। ओह। अच्छा, तो आप ये जूते या कपड़े आप कहाँ से लेते हैं? आप मॉल ये सब से लेते हैं या फिर जो ठेले में नहीं होते कि चलो थोड़ा सस्ते देखते हैं कभी-कभी, तो शायद मुझे थोड़े बचत होंगे क्या आपने कभी ऐसा किया?
जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, मैं बताऊँगा कि अ, ऐसा तो कोई वो नहीं है कि हाँ, मुझे मॉल या अ, इस छोटी-छोटी दुकानों से लेना है, मेरे को जहाँ अ, अच्छी चीज़ें दिख जाएँ, मैं वहाँ से समझता हूँ कि वहाँ से मैं ले लूँ। लेकिन कहीं न कहीं मॉल-ऑल इन चीज़ों पे भी थोड़ा खर्च हो जाता है क्योंकि वहाँ कपड़े बहुत अच्छे मिलते हैं लेकिन उनका दाम कहीं बहुत ज़्यादा होता है जो थोड़ा, अ, हमारा जो बजट है, हमारे जो पैसे हैं उनको खर्च करता है, लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि मेरा कोई ऐसा एक वो चीज़ नहीं है कि मुझे इधर से ही लेना है। मुझे जहाँ थोड़ा अच्छे लगते हैं पसंद आ जाते हैं चीज़ें, मैं वहीं अपना थोड़ा ये चीज़ें मैं वहीं से लेता हूँ।
हुँ। जी। अच्छा। जी। हुँ। हुँ। तो मैं पूछना चाहूँगी आपसे कि क्या आप ऑनलाइन शॉपिंग भी करते हैं मतलब जैसे मै मीशो हो गया या फ्लिपकार्ट हो गया कि चलो यहाँ से भी मैं पसंद करता हूँ तो मैं ऑर्डर कर लेता हूँ?
इ जी। जी। जी ये जी ये मैं ये बताना चाहूँगा कि हाँ, ये चीज़ें भी होती हैं क्योंकि अ, जब भी हम कुछ न कुछ चीज़ें देख रहे होते हैं, उनके विज्ञापन हमारी स्क्रीन पे आते हैं, वो चीज़ें हमें काफ़ी अच्छी लगती हैं, उस समय देखने पे हाँ कि ये चीज़ अच्छी लग रही है। हाँ, इसे ले लो क्योंकि कहीं न कहीं जो हमारा मोबाइल फ़ोन है, वो हमारी आदतों को हमसे अच्छी तरह बेहतर जानता है तो हमें उसी ची उसी तरह की चीज़ें वो हमें दिखाते रहता है। कहीं न कहीं वो चीज़ फिर हमें अच्छी लगती हैं क्योंकि पहले से ही हमारा मन उन चीज़ों के लिए रहता है कि हाँ, हमें ये चीज़ लेनी है। तो कहीं न कहीं वो चीज़ बार-बार हमारे उस पे आने लगती है, तो कहीं न कहीं हमारा मन मैं बताऊँगा कि मेरा मन बिल्कुल होता है कि इन चीज़ों को लूँ, तो उनमें भी मेरा बिल्कुल अनावश्यक खर्च होता है क्योंकि मैं वो चीज़ें बिल्कुल ऑर्डर कर देता हूँ। तो कहीं न कहीं वो, मैं देखता हूँ कि, एक तो मन लालसा करता है, दूसरा इन चीज़ों पे बिल्कुल मेरा पैसा, बिल्कुल खर्च होता है।
हुँ। जी। जी। हुँ। हुँ। अच्छा, तो मैं एक आखिरी प्रश्न आपसे पूछना चाहूँगी कि क्या आपके परिवार वाले आपको कभी टोके हैं कि, इतना कपड़े क्यों खरीदते हो? या फिर इतनी चीज़ें क्यों खरीदते हो? जबकि मेरे हमारे घर की स्थिति इतनी ठीक नहीं है, क्या उनकी बातें आप कभी सुन के कभी सोचे हैं कि हाँ, मैं इस बार थोड़े कम खर्चे करता हूँ?
ई जी। जी। ये अधिकांश बार मेरे साथ होता है कि घर वाले मुझे रोक-टोक करते हैं। लेकिन कहीं न कहीं मैं थोड़ा अपने परिवार से दूर रहता हूँ तो उतना अधिकांश बार मेरे को जब मैं उन्हें बताता हूँ कि हाँ, मैंने ये चीज़ें ली हैं तब मेरे को थोड़ा रोक-टोक का सामना करना पड़ता है। क्योंकि मैं खुद से भी थोड़ा कमाता हूँ। मैं न नौकरी करता हूँ। तो कहीं न कहीं मैं जो होता है कि उनका मेरे लिए थोड़ा रोक-टोक जब मैं उन्हें बता देना कि मैंने ये चीज़ें ली हैं, मैंने ये चीज़ें ऑर्डर करी, तब थोड़ा मेरे को रोक-टोक का उनसे ये चीज़ होती है कि हाँ, आप इतना अनावश्यक खर्च ना करें। आप पैसा बचाइए क्योंकि आने वाला समय थोड़ा अ, सेविंग अगर आपके पास अच्छी होंगी तो आप बेहतर ज़िंदगी जी पाएँगे। जी हाँ, उनके द्वारा मेरे को रोक-टोक का ज़रूर सामना करना पड़ता है। लेकिन कहीं न कहीं फिर भी मैं देखता हूँ कि मैं 1-2 बार तो कहीं न कहीं रुकता हूँ। लेकिन फिर भी मैं अ, ऑनलाइन ऑर्डर या दुकानों में जाके सामान खरीदना, अपने लिए कपड़े खरीदना जो भी अनावश्यक व्यय मैं मानता हूँ कि है, ये बहुत गंदी आदत है। ये चीज मैं बिल्कुल करता हूँ।
हुँ। जी। हुँ। जी। हुँ। अच्छा। हुँ। हुँ। जी। जी, जी, बिल्कुल, मैं आपकी बात ना पूरी अच्छी तरह से समझ चुकी हूँ तो सबसे पहला मेरा सुझाव होगा जो आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं ना? जो आप बोले कि मैं स्क्रीन पे देखता हूँ तो मैं उसे ऑर्डर कर देता हूँ। तो पहले तो आप उसका ना नोटिफिकेशन ऑफ कर दें, कि देखिए अगर आप उसका नोटिफिकेशन ऑफ कर देंगे तो आपकी स्क्रीन पे आएगा भी नहीं, ना आएगा ना आप उन उस पर ध्यान जाएगा। और दूसरा तो कि मैं बोलूँगी कि उसको अनइंस्टॉल ही कर दें कि जितना देखिए आपने बोला कि सामने देख के जो कपड़े लेते हैं ना, और जो ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं उसमें बहुत जमीन-आसमान का फ़र्क होता है, कि अगर कुछ खराब निकल गया फिर उसको रिटर्न करने का झमेला रिटर्न हुआ नहीं हुआ, उसका अलग ही झमेला होता है। तो उस हिसाब से ना आपके पैसे भी काफ़ी बचेंगे, और मैं बोलना चाहूँगी कि आप ना जैसे ठेले पे कपड़े बेचते हैं या फिर जूते बेचते हैं, तो एक बार ना वहाँ से प प्रयास करें कि एक बार वहाँ से भी खरीदारी अगर आपको ज़्यादा ज़रूरत है, तो वहाँ से भी खरीदारी करने की कोशिश करें कि देखिए वहाँ पे भी ना, बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें भी मिलती हैं जूते या फिर कपड़े आप बोले तो, वहाँ पे बहुत अच्छी-अच्छी मिलती है मैंने देखा है, या फिर आप भी अगर आप जाएँगे ना और थोड़ा बार्गेनिंग भी करेंगे तो आपको पैसे भी ना वहाँ पे कम लगेंगे। अब जो मॉल में आपको 2 हज़ार लगेगा ना उसका आधा आपको यहाँ लगेगा।
जी। जी बिल्कुल। जी बिल्कुल। बिल्कुल। बिल्कुल। बिल्कुल। बिल्कुल।
तो मैं तो बोलूँगी कि, आप थोड़ा ना ये करने की कोशिश करें। आपने बोला कि मैं खाने में भी कहीं भी जाता हूँ तो खा लेता हूँ मैं तो कुछ सोचता नहीं हूँ, तो देखिए फास्ट फूड खाना ऐसे भी अच्छी बात नहीं होती है, सप्तेह में अगर एक बार आप खा ले ना, तो वो अलग बात है, तो उसमें ना ज़्यादा पैसे आप खर्चा ना करें क्योंकि उसमें सेहत का भी ध्या अ, जाता है कि सेहत उससे खराब होती है और अ, हमारा शरीर भी उतना मतलब आजकल स्वस्थ नहीं होता है जो इतनी सारी फास्ट फूड खाएँ तो वो हमें स्वस्थ कर सके। तो ये सब अगर आप म नियम करेंगे ना तो आपके पैसे काफ़ी बचत भी होंगे, आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा कि हाँ इस महीने तो मैंने इतना बचत कर लिया, और आप ना थोड़ा ना मतलब जब भी सामान खरीदने जाएँ, तो आप लिस्ट बना के लेके जाएँ, और जब भी वापस आएँ ना, तो आप उसको जोड़े कि देखो अ, इस बार मैं कितना बचत करता हूँ, तो आप देखेंगे कि अरे! इस बार तो मैंने इतना बचत कर लिया इतनी अच्छी बात है, तो आपको आपको भी अच्छा लगेगा कि नहीं मैं बचत कर रहा हूँ तो अगर आप ये सब करेंगे ना, तो आपको बहुत अच्छा भी लगेगा।
बिल्कुल। जी। बिल्कुल। बिल्कुल। बिल्कुल। बिल्कुल। तो आपने मेरे को ये सलाह दी, मैं कहीं न कहीं ब अपने को वो मानता हूँ कि हाँ आपने मेरे को इतनी अच्छी-सी सलाह दी, मैं इसको एक बार ज़रूर वो करूँगा कहीं न कहीं मेरे लिए बेहतर साबितमंद होंगी। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद।
जी, जी। आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद।